Ne, sagt mir gar nix. Aber. Ist es in Deutschland? Ah ja, okay.
In Deutschland. Ja, das ist in Deutschland, genau. Ähm, kennst du Phantasialand?
Ah, ja. Äh, hat ja, ist es in Köln? Warte mal, wo ist denn das? Ne, äh, schon mal gehört, ja.
Ja, ja, genau, da waren wir auch. Ähm, aber Movie Park find ist 'n bisschen klei also ist b kleiner und ich mag Movie Park auch mehr, weil das so ich weiß nicht, weil‘s so klein ist und so richtig süß und dann waren da ganz wenig Leute nur und wir haben auch so wirklich ungelogen, m mindestens zehnmal, ich glaube sogar zwanzigmal, äh, den Star Trek Ride auch immer wieder, ähm, gefahren, äh, weil eigentlich gab‘s da so ‘ne Absperrung, äh, <chuckles> und man musste eigentlich immer so 5 Minuten so 'n Umweg gehen, um sich wieder anzustellen. Aber, klug, wie wir sind, ähm, da haben wir halt entdeckt, okay, diese, ähm
Ja, okay. Mhm. Ja.
diese, ähm, oh, wie heißt das noch mal? Diese Absperrung, äh, da kannst du einfach durchklettern. <laughs> Und, dann sind wir immer durchgeklettert und haben uns halt diesen 5 Minuten Weg erspart und, ja. <giggles> Also, wenn da jetzt keine anderen Leute angestanden haben natürlich. Also, wenn da Leute anstanden, dann
<laughs> Ja, cool. Ah, ja, okay. Ja, lustig, okay. Okay. Also du ka du kannst es, äh, empfehlen, ja? So 'n Park dann, den Movie Park?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann‘s auch im Winter empfehlen. Also, weil so solange's halt jetzt nicht wirklich komplett regnet, ist das wirklich ist es schön, ja.
Okay, cool. Ja, o okay. Okay, also es gibt viele Dinge, die auch drinnen einfach ablaufen, ja, dann? Ja. Ja, tschüss.
Ja, genau. Tschüss.